Allora, nel mio caso, ehm, forse quello che ha condizionato tanto l'infortunio è sì lo stile di corsa che comunque è complicato da correggere, mhmm, cioè porta tanto a sforzare quel tipo di muscolo. Ehm, insomma, ehm, questo è sicuramente un fattore. Poi il fatto di aver appena iniziato e tutto è un forse un mix di fattori che ha portato a quell'infortunio. Poteva essere pre forse in qualche modo, però non non ce lo si aspettava, nel senso che, mhmm, insomma, no non sai mai il tuo corpo come può rispondere a certi sforzi, capito, perché poi nell'allenamento non era mai successo di aver questi problemi. E adesso comunque, parlando con fisioterapisti, massaggiatori vari, allenatori, ev eccetera, comunque cerco, ehm, sempre di allenarmi per fare in modo di prevenire questo tipo di problema, ehm, che non fa a modo che non s che non ricapiti più, perché comunque è fondamentale.
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Certo, certo. Mh-mh. Assolutamente. Ah-ah. Mh-mh. Beh, certo, è anche importante avere proprio un metodo, no, per per contrastare la possibilità che che ti succeda di nuovo, cosa che assolutamente non ti auguro. Ma volevo, mhmm, farti una domanda, no, per ritornare un po', ehm, all'inizio, cioè quando tu mi hai detto che hai cambiato sport, per quale motivo hai deciso di passare dal calcio all'atletica?
Mh. Sì. Allora, i motivi sono diversi anche qui. <tsk> Ehm, diciamo che dopo tutti gli anni che, insomma, mi son divertito, passato squadre diverse, società diverse, avevo raggiunto anche un buon livello, perché comunque giocavo sempre, mi divertivo, eh, ma l'ultimo anno, l'ultimo anno e mezzo comunque, in cui, sei, insomma, nella categoria più di più alta, insomma, se si può dire, come come età non ce ne sono altre sopra, puoi giocare con anche ragazzi, se si può dire, o persone che hanno 35, 40 anni addirittura. Quindi io ne avevo 22.
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì. Sì. Okay, persone sì, un po' più co mhmm, adulte, ecco.
Esatto. Non voglio dire che diventa noioso, ma quasi nel senso che loro ti comandano. Io ero sempre abituato a divertirmi, a cioè io ho sempre visto quello sport l del calcio come un divertimento. Se non ti diverti devi lasciar lì. Ehm
Mh-mh. Sì. Ah-ah. Quindi non l'hai mai visto come magari alcune persone fanno, cioè spero che diventi una carriera in futuro.

Allora, consideriamo che, ehm, io avevo programmato, insomma, se si può dire, di farle a giugno queste queste gare, le prime gare per ingranare, insomma, e poi farle fare sempre meglio. <sucks teeth> Ehm, però, non non è andata così, nel senso che, tra un po', il fatto che su a correre, comunque, avevo sempre un po' di paura, non riuscivo a raggiungere le velocità che, appunto, raggiungevo prima dell'infortunio, mi hanno fatto aspettare, aspettare ancora, ehm, insomma, le gare che, poi, ho fatto da inizio luglio, fino a fine luglio, perché ho fatto solamente 3 gare, poi, sono state sempre in miglioramento, quindi, in tempi che io non mi aspettavo. Quindi, già al primo, ho detto: “Vabbè, dai, prima gara ben bel, bel tempo, non male”. Poi, <chuckles> dalla seconda, ancora meglio e l'ultima è stata, veramente, un tempo che no i miei allenatori non si aspettavano per quella che era stata la mia preparazione
Mh-mh. Okay. Sì. Mh-mh. Certo. Ah-ah. Okay. Benissimo! Mh-mh. Non male. <chuckles> Ah-ah.
ehm, e anche però me stesso, io proprio non veramente non non c'era assolutamente senso, no, in quello che <chuckles> insomma avrei riuscito a raggiungere in poco tempo. Ehm, e quindi è per quello che
Beh, uhm, che, che soddisfazione direi, no?
Esatto, alla fine è quello che appunto, l'hanno trasformato in un un successo se si può dire, quello che, mhmm, ed è stato, mhmm, un i un inizio non proprio divertente insomma, ehm, questo è.
Mh-mh. Esatto. Mh-mh.

No, il problema è diciamo più riguardo al fatto che ehm, il fatto che, ehm, tu corri insomma alla massima velocità in questa disciplina e quindi è difficile che ci siano lesioni muscolari di basso livello, di basso grado quindi
Sì, mh-mh. Va bene, okay, nel senso ti fai male ti fai male bene nel senso sarcastico del termine, cioè non non è una cosa piccola, mh-mh.
Esatto sì, cioè è difficile che sia una cosa esatto, circa 2 mesi comunque di stop quasi completo parliamo che comunque
Okay. E in questo caso, ehm, ti chiedo, ehm, perché, ehm, in alcuni sport 2, mesi no, corrispondono a tantissimo tempo. Per esempio, è il caso del, ehm, dell'atletica leggera questo oppure si può recuperare benissimo il lavoro non svolto dei 2 mesi?
Mh. Diciamo che dipende sempre tutto come reagisce il tuo corpo, ehm, quanto tu sei motivato, quindi sono questi 2 i fattori fondamentali. Perché nel mio caso passati 2 mesi, ehm, insomma questo fallimento, se si può dire, ehm, era ancora diciamo un problema, nel senso che alla fine quando ho ripreso facevo molta fatica a a riprendere e soprattutto con ehm, in palestra, alzando i pesi comunque, ma anche quando ho ripreso a correre c'era sempre paura insomma di ri ricadere ancora perché una ricaduta veramente sarebbe stato forse il colpo di grazia, no se si può dire, non sarei forse tornato a fare atletica, no, invece piem
Okay. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Assolutamente. E come hai superato questa paru paura?
Ehm, probabilmente proprio grazie agli allenatori che comunque mi hanno sempre spinto insomma a vincere contro questa paura, perché poi loro anche a loro è successo in passato, no e conoscono il la situazione com'era. E capivano anche che io potessi lasciare lì insomma, dopo solo qualche mese questo infortunio e tutto. Invece loro m'hanno proprio spronato, oltre ai miei compagni diciamo d'allenamento, ehm, son stati insomma anche loro una una forza poi per vincere contro me stesso insomma e la mia voglia di lasciare lì ehm
Mh-mh. Benissimo. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Mh okay. Beh, certo, anche perché posso immaginare che avere un po' una rete di supporto e di sostegno possa aver aiutato tantissimo in un momento difficile come quello che hai passato.